Ayan, masasabi ko na kung paano ko narana natutunan?
Oo.
Ang natutunan ko na talagang hindi dapat, kung may mangyaring hindi maganda, dun lang tayo lalapit sa Panginoon, ayan. Kasi, tawag dito, ah, natu natuto akong maging, ah, tawag dito, magpasalamat sa nangyayari. Kahit ngayon kumbaga ngayong araw, eh, okey tayo, walang nangyari sa ating hindi maganda, is ipagpasalamat yun. Kasi, ah, di ba, maraming tao nga hindi nabibiyayaan ng kaligtasan kahit nga sa pagtulog, di ba, hindi kahit na sa bahay ka lang ay pwede ka, ah, 'pag may mangyari sa'yo rin, oo. So, para sa akin, mga natutunan ko ay, ayun, talagang naging mas kailangang dikit tayo kaysa sa paraan na yung 'pag mas lagi kang dumidikit sa Panginoon, mas lalo kang bumubuti tsaka nagiging positive, di ba, yun sa paraan na kahit anong mangyari, kahit alam mong, ah, wala kang wala walang-wala ka, eh, 'pag talagang lumapit ka sasabihin mo, ah, may marami kang blessing, yung sa napapakalma ka, di ba? Kahit nga sa mga music nga lang eh, ng mga music na nagpapagaan sa'yo, ayon.
Oo, oo. Oo. Oo. Oo. Oo. May mangyaring masama. Oo, tama. Oo, tama. Oo, tama, oo. Oh, naka nakakakalma, oo. Ako naman yung yung mga natutunan ko sa karanasang yun, ayan, siyempre, 'no, ah, naging mas healthy ako ngayon yung yung mga kinakain ko pinipili ko na. Pero minsan siyempre nagiging ano din ako yung <tsk> nag nagchi-cheat day ako, gano'n. Tapos, oo, paano paano ito nakaapekto sa'kin ngayon? Ah, hin tumataba man ako ngayon, bumabawi man yung katawan ko, pero alam ko na mas healthy ako kumpara nung bago ako maopera, bago ako i is bago isagawa yung pagtanggal ng apdo ko, ayon.
Oo, nakakakalma. Oo. Wow. <snorts> Oo. Oo. Oo. Oh. Oh.
Mm.